ครับ สวัสดี คุณ
สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย? ตื่นเช้ามากเลย
ครับผมวันนี้ก็ โอ้โฮ เรียกได้ว่ายังไม่นอนดีกว่าครับผม พอดีทำงานกะดึกเนาะ ก็
อือ อ๋อ
เรียกได้ว่าง่วง ๆ อยู่ แล้วทางคุณล่ะครับเป็นยังไงบ้าง? ได้ ช คือ เอ่อ ช่วงนี้พูดถึงอะ Trend ออกกำลังกายกำลังมาแรงเลยนะคุณ ก็เลยอยากจะถามคุณสักหนึ่ง ว่าปกติคุณออกกำลังกายบ้างไหมครับ แล้วออกประเภทไหนอะ?
อืม อ๋อ อืม
ก็เลยอยากจะถามคุณสัก หนึ่งว่า ปกติคุณออกกำลังกายบ้างไหมครับ แล้วออกประเภทไหนอะ?
ปกติออกนะคะ แต่ว่าเราจะออกเป็นช่วง ๆ รู้สึกว่าจะออกช่วงที่แบบว่าช่วงไหนที่น้ำหนักขึ้น ไรเงี้ย ก็จะออกแบบ สาม เดือน อะไรอย่างงี้ แล้วก็หยุด แล้วก็ค่อยไปออกใหม่ ถ้ารู้สึกว่าอ้วน อะไรอย่างงี้ น้ำหนักขึ้น
อือฮึ อะฮะ อืม อา อืม ก็เรียกได้ว่าเป็นการออกกำลังกายแบบมีเป้าหมายชัดเจนเนาะ เพราะว่าบางคนเขาอาจจะชอบความรู้สึกตอนออกกำลังกาย หรือว่านานาจิตตังเนาะ ถ้าอย่างของเราก็จะเน้นการออกกำลังกายที่มีเพื่อนไปด้วยดีกว่า ก็มักจะเป็นแนวแบบเล่นกีฬาไปเลย แบบบาสเย็น บอลเย็นนะ ถ้าพูดถึงกีฬาจริง ๆ สนุกเกอร์นับไหม? เล่นบ่อยเหมือนกันนะ เดิน ๆ ๆ เป็นกิโล
ใช่ ใช่ ๆ อืม อ๋อ อ๋อ โอเค เออ ที่จริงเขาก็นับนะคะ เพราะว่ามันมีแข่ง
<chuckles> ใช่ไหม ๆ?
แข่งกีฬาสนุกเกอร์ ใช่
สนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ทำให้เดินวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยนะ คือเวลาเล่นทีหนึ่งอะแบบผู้ชายเนาะ มันก็จะติดลมไง เออ อันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกัน มันก็จะติดลมไง ก็เดินได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะ คุณ ยีบสี่ ชั่วโมงก็เล่นมาแล้วอะ แล้วใส่นาฬิกาดูอะ 15 กิโลอะ วนรอบโต๊ะอะ อยู่อย่างงั้น เออ ถึงนะ 15 กิโล วนก็ ก็ไม่กี่ชั่วโมง ก็ ก็เดินไปเดินมา เดินไปเดินมาอยู่อย่างงั้นน่ะ ไม่รู้ทำไปได้ยังไง
อ อะ อ่อ เออ เออ เออ เพราะมันต้องยิงลูกใช่ไหม?